Oke, halo, selamat
Halo.
pagi di sini. <chuckles>
Iya, selamat pagi juga di sini Kak, apa kabar?
Baik, kalau Kakaknya, sendiri gimana kabarnya?
Baik, sehat, Kak, cuma di sini seperti biasa, karena musim kemarau ya, jadi panas. <chuckles>
Mhm, oh iya, sama di sini juga panas sih Kak. Iya hari ini kita mau ngobrol nih, mumpung ini hari Sabtu. Nah, kita mau ngobrol tentang kegiatan favorit kalau misalnya Kakaknya, libur panjang. Kegi kira-kira kegiatan apa yang biasanya Kakak, lakukan tuh?
Heeh. Mhm. Wah. Oke, wah, ini bagus nih, libur panjang. Eee, kegiatan favorit aku itu yang pasti, di rumah saja Kak. <chuckles>
Iya iya.
Heeh. <chuckles> Eee, kalau libur panjangnya cuma 3 hari, mungkin, eee, masih memilih untuk di rumah saja, atau, eee, 1 hari ke mall atau ke tempat wisata, tapi yang enggak terlalu jauh dari rumah, begitu. Heeh. Kalau, misalnya libur panjang seperti, eee, lebaran atau natal, tahun baru, nah, itu baru, eee tapi tetap ya, eee, saya lihat kondisi juga. Karena biasanya itu high season ya istilahnya, jadi pasti banyak orang yang liburan juga. Eee, ya saya, eee, memilih untuk travelling, seperti itu.
Mhm. Mhm. Oh, iya iya. Mhm. Iya, bener bener. Iya, bener. Mmm. Jadi, enggak mudik gitu ya Kak, ya?
Mhm, eee Heeh, kebetulan udah nggak ada kampung halaman jadi, eee, apa ke eee, jalan-jalannya ya yang terdekat aja lah dari rumah, atau ke luar kota, tapi itupun ke e misalnya ke Jawa, atau ke Jaka heeh, tempat wisata seperti itu. Kalau Kakak gimana, Kak?
Mmm. Mmm, ke tempat-tempat wisata. Iya. Oh, iya. Kalau saya sih, sama sih, sama kayak Kakaknya. Jadi kalau misalnya liburnya tidak terlalu panjang, kayak cuman hari Sabtu, Minggu, Senin, gitu ya. Nah, itu tuh biasanya saya memilih, ya di rumah aja, atau, ya, sama kayak Kakaknya jalan-jalan ke mall, atau mungkin ke tempat-tempat wisata yang di dalam kota terdekat, gitu, ya. Kalau misalnya liburan panjang sendiri, saya mungkin akan
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
pulang sih, ke rumah sih. Kebetulan saya merantau, jadi saya mungkin akan pulang ke rumah eee, ibu saya gitu, orang tua saya, gitu.
Oh. Heeh. Oh, oke. Wah, menarik ya, kalau punya, e kalau ada yang merantau, terus pulang ke kampung halaman rasanya, eee, enak gitu. <laughs>
Nah, iya. Iya. Iya, apalagi kalau misalnya libur panjang itu kan waktu pulangnya juga cukup lama, ya? Jadi, walaupun ongkosnya mungkin agak sedikit berat, tapi, ya, sama setara lah dengan liburannya nggak terlalu lama yang lama gitu, ya. Iya.
Mhm. Mhm. Oh, begitu. Iya, oke. Kalau mmm, biasanya Kakak kalau jalan-jalan begitu sendiri, atau sama teman, Kak?
Mhm? Biasanya tergantung kalau misalnya liburannya mungkin hanya liburan pendek atau liburan yang tidak tiga hari seperti Kakak bilang itu, itu biasanya mungkin sama teman karena tidak merantau ya tidak tidak mudik gitu ya tidak pulang. Sedangkan kalau misalnya liburannya agak panjang, nah tentu bersama keluarga karena memang pulang gitu ke rumah. Iya. Tapi ya mungkin sempat-sempat mungkin ketemu teman lama bisa juga. Nah, tapi seringnya kayak gitu. Kalau Kakaknya sendiri gimana Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, gitu. Mhm. Eee, kalau aku, eee, jalan-jalan biasanya sendiri Kak, atau sama ibu saya, eee, sudah jarang, eee, jalan bareng teman begitu karena, eee, saya apa ya, kalau sama teman itu, eee, mungkin, eee, bisa dibilang punya kesibukan masing-masing. Jadi saya lebih banyak sih, eee, jalan sendirian aja. Misalnya kayak, eee, lihat-lihat, eee, barang-barang di mall atau, eee, belanja kebutuhan atau nonton di film di bioskop, begitu sih Kak.
Mmm, mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya iya. Kalau misalnya tempat yang favorit gitu, kalau misalnya liburan Kakak pasti datangin itu kira-kira apa? Tempat yang favorit gitu loh.
Mhm. Oh, oke, kalau tempat yang favorit itu biasanya saya suka ke taman, Kak.
Hmm.
Gitu, kalau taman kan, eee, bisa piknik ya. Nah, itu, eee, saya suka ke taman, karena suka ngelihatin aktivitas orang-orang ngapain, atau saya bisa hunting foto, karena saya suka dengan, eee, foto-foto yang estetik begitu, <chuckles> heeh.
Iya iya. Hmm, iya sih, sama. Iya.
Iya, kalau Kakak, sendiri suka piknik juga?
Kalau iya, kalau aku sihk suka piknik, tapi kebanyakannya kalau pikniknya mungkin ke pantai gitu ya. Kalau yang terdekat mungkin ke gunung yang ada
Mhm.
eee, kemah-kemahnya, gitu juga suka sih.
Oh, kemah. Oke.
Karena, kebetulan saya suka berkemah iya. Jadi, ya kemah di pantai ataupun di tempat yang khusus perkemahan gitu kan, biasanya ada. Nah, itu juga suka sih. Itu sih yang paling favorit iya. Kalau misalnya sih ada kesempatan libur panjang nih Kak, terus Kakaknya, lagi mungkin financial-nya lagi stabil, terus ada duit untuk liburan, kira-kira pengen ke mana nih Kak?
Mhm. Wah. <chuckles> Mhm.
Atau pengen kegiatan apa?
Aku pengen heeh. Oke, aku pengen kegiatan, eee, outdoor ya. Eee, cuma belum apa ya, belum ditentukan mau kegiatan seperti apa outdoor-nya, tapi yang pasti yang menantang adrenalin mungkin. <chuckles>
Mmm. Mhm. Hmm.
Heeh, jadi, eee, biasanya kan, kalau aku jalan-jalan pas ada kesempatan libur panjang itu, eee, jalan-jalannya cuma di dalam kota, lihat, eee, tempat-tempat yang indah, yang cantik, lalu ya cuma makan-makan, eee, apa mencoba kuliner khas daerah yang aku kunjungi, eee, terus apa lagi ya, mmm, cuma ke pantai, tapi ke pantainya ya cum tetap cuma jalan-jalan saja, begitu. Tapi, sekali-sekali pengen coba kegiatan outdoor mungkin seperti arum jeram, atau mmm, panjat tebing mungkin, atau apa, atraksi yang lain, begitu. Jadi, yang benar-benar eee, yang belum pernah aku coba sebelumnya Kak. <chuckles>
Mhm mhm. Iya. Oh, iya. Iya. Oh, iya. Mmm. Wah berarti, seru banget ya kalau Kakaknya, eee, ingin kegiatan seperti itu. Kebetulan sa kalau aku sih, aku enggak suk terlalu suka kegiatan yang karena aku tipikal, eee, agak takut ketinggian, sih Kak. Cuman memang kalau misalnya, eee, naik gunung sendiri kalau misalnya belum yang kayak panjat tebing, atau apa? Biasanya yang lompat dari tebing itu yang pakai, kayak bungee jumping, gitu iya, ...itu tuh, <tsk> eee, agak takut kalau saya. Kalau aku pribadi agak takut. Jadi, mungkin kegiatan yang kayak kemah-kemah itu aja sih. Tapi, enggak apa-apa kalau ketinggian asalkan masih dalam, zona, apa ya?
Heeh. Oh oke. Heeh. Heeh. Heeh, eee, bungee jumping. Heeh. Oh, begitu. <chuckles> Oh. Zona aman. <laughs>
aman, zona aman iya benar. Zona aman benar. Itu, sih Kak m Oh kalau misalnya Ya? Heeh?
Oke. Tapi Kakak pernah naik gunung enggak?
Oh kalau saya sih kebetulan, enggak pernah naik gunung. Karena rumah saya kebetulan udah di lereng gunung, gitu. Jadi
Oh.
saya lebih carinya yang oh ke kota, atau ke pantai, gitu. Walaupun, eee, rumah saya juga dekat dengan pantai dan gunung, hanya saja lebih sukanya ke pantai aja sih.
Mmm. Heeh. Oh gitu, kalau di pantai, eee, ngapain Kak, apakah tuk Kakak, coba belajar, eee, berselancar mungkin, atau ada atraksi di pantai, begitu?
Iya. Hmm, kalau saya sendiri biasanya snorkeling aja sih, paling snorkeling, berenang, kemudian ya
Oh.
snorkeling yang memang tidak harus menyelam terlalu jauh gitu, terlalu dalam sih enggak, gitu aja sih. Paling berenang, lebih sering berenang sama snorkeling liat biota-biota laut gitu, main air soalnya sih lebih ke main airnya sih.
Mhm. Oh gitu, oh oke. Wah. Oh iya, benar juga. Kalau snorkeling itu mungkin enggak semua pantai ya, karena eee, heeh, enggak semua pantai itu punya karang dan, eee, ikan-ikan yang bisa dilihat, begitu. Berarti pantai, eee, dekat tempat Kakak tinggal, ini dong, eee, pantai wisata ya Kak, ya? Berarti bagus banget tuh saya bisa bayangin. <chuckles>
Iya. Iya, bener. Bener bener. Iya, pantainya kebetulan di eee, kalau di kampung halaman saya tuh pantainya di dalam teluk, jadi memang dia tidak langsung laut lepas. Kalau laut lepas kan, agak ngeri ya kalau dipakai buat snorkeling ya, ombaknya langsung menggulung, iya, tapi kalau di tempat saya, kebetulan bukan pantai yang langsung laut lepas di dalam teluk gitu, jadi ombaknya tidak terlalu tinggi dan lebih jernih. Jadi, kita bisa e snorkeling, melihat biota-biota laut dan banyak ikannya, gitu aja sih.
Mhm. Oh. Iya. Mhm. Oh, oke. Mhm, mhm. Oh. Oh. Wah, menarik. Me nah, eee, pernah coba kegiatan baru enggak Kak, waktu libur panjang?
Iya. Mmm, kegiatan baru, kalau baru-baru ini sih, pernah sih waktu itu, Arung jeram, kayak, jadi ke ke kali gitu it itu kali atau sungai ya kayak gitu. Itu ada wahana ininya, ada tempat wisata buat arung jeramnya. Nah, itu sempet sempet mencoba. Itu sih Kak, atau betul, kalau perasaannya sih, agak sedikit takut deg-deg ser. Tapi, karena mungkin saya suka main air aja ya basic-nya ya, jadi iya pada dasarnya mungkin saya suka main air aja. Jadi, memang itu hal yang menyenangkan buat saya walaupun agak tegang karena takut takut jatuh juga sebenernya. Karena kan, memang berge agak bergelombang, agak iya naik turun lah ya kayak roller coaster.
Mhm Oh. Mhm. <chuckles> Heeh. Mhm. Oh, oke, gimana tuh Kak, eee, perasaannya? Mhm. Oh, iya. <chuckles> Oh, oke. Mhm, mmm, iya betul.
Nah, itu sebenarnya menegangkan. Kalau Kakaknya, sendiri gimana Kak?
Eee, kalau dulu aku pernah bareng teman-teman ke kantor aku itu, eee, arung jeram, Kak, eee, jadi arung jeramnya itu di daerah Jawa Barat, tapi saya lupa di tepatnya di mana, itu memang arusnya itu deras, udah, eee, tapi sungainya cukup lebar gitu, eee, pas saat itu memang, eee, pas saya kesehatannya sedang tidak bagus karena perjalanan menuju tempat arung jeramnya itu dia berkelok-kelok, udah gitu naik turun dan saya sempat muntah juga di perjalanan. <laughs> Heeh, mabok darat iya, jadi, eee, apa, akhirnya saya paksain tuh, eee, ikut arung jeramnya. Karena sayang juga udah bayar gitu kan, eee, tapi ternyata seru begitu, walaupun kondisi kesehatan saya sedang nggak enak, eee, jadi, ya main air juga, eee, menyenangkan begitu bareng teman-teman, eee, pas selesai arung jeramnya, baru deh, eee, istirahat dengan berendam di air panas. Wah itu nikmat sekali, Kak. <laughs> Heeh.
Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mhm, iya. Oh, iya. Oh, iya. Mabuk selama perjalanan gitu ya, Kak. Iya iya iya. Iya, bener. Iya enak sekali. Apalagi kalau setelah itu dipijat ya, Kak, ya, pergi ke refleksi gitu. Aduh itu enak banget sih sebenernya. Iya.
Iya. Betul, waduh, jadi pengen arung jeram lagi rasanya, <laughs> gitu.
Iya sih, tapi, eee, kalau saya pikir-pikir belakangan ini mungkin kegiatan yang paling saya inginkan kalau libur mungkin lebih di rumah aja sih sebenernya. Kayak di rumah nonton TV kayaknya mungkin karena sekarang udah dewasa ya, Kak, ya, eee, apakah, Kakak, mungkin merasakan hal yang sama juga? Kayak waktu di rumah itu memang Istirahat itu memang sangat dibutuhkan mungkin belakangan ini. Menurut, Kakak, sendiri gimana, Kak?
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. E iya. Heeh, iya. Iya, aku merasakan juga seiring bertambahnya umur, itu kan, eee, kondisi fisik kita juga makin menurun ya. Kalau dulu mungkin, eee, saya masih bisa, eee, setelah, eee, 6 hari atau 5 hari bekerja di kantor, lalu week eee, akhir minggunya saya masih bisa bepergian begitu, itu saya masih kuat. Tapi sekarang, eee, setelah, eee, bekerja di kantor, lalu akhir minggu saya malah, eee, lebih suka, eee, istirahat di rumah. Jadi, eee, apa ya, cepat capek gitu. <laughs>
Iya iya. Mhm. Bener bener. Bener. Bener, iya. Iya bener sih, Kak. Iya. Aduh seru banget sih kalau ngomongin libur panjang sih, eee, banyak hal sih yang kita bisa obrolin sih ya, Kak, ya. Saya juga jadi terinspirasi dari cerita, Kakaknya, yang mau, eee, ad adventure mungkin ya perjalanan yang, eee, memacu adrenalin. Oke, makasih ya, Kak!
Iya, betul, Kak. Mhm. Iya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Semoga nanti kita bertemu lagi. Selamat pagi!
Iya.